やっぱりこう、学生時代に進路っていうとこう、一大決心が必要なイベントかなと思うんですけど、そんな進路を決めたり、変えたりしたきっかけになった出来事って、何かあったりされましたかね？
はい。 うん。 ええとですね、実は私、あの、大学時代にあの、イギリスの方にいたんですね。ではい。
うん。 あ、そうなんですか。留学されてらっしゃったみたいな感じなんですか？へえ。
りゅそうですね、はい。ずっとちょっとまあ、小さい頃からずっと海外を転々としてたんですけど、えっと、大学がイギリスで、で、えっと、ええ、私その当時ちょっとまあ、あの特殊な進路の進み方をしていて、あの、ちょっと早めに大学に入ったんですよ。ではい、それでただあの、夢はあの、えっと CA、いわ昔で言うスチュワスチュワーデスはい、を目指していて、で、め、スチュワーデスになるには、あの、ま、当時日系だと二十歳からしか入れないということなれないということで、で、二十歳になったら、もう、日本に帰って試験を受けようと思ってたんですね。ではい、で
うん。 ええ。 うん。 うん。 ええ。 うん、なるほど。 ああ、スチュワーデス。うん。 はい。 うん。 うん。 あ、なるほど。客室乗務員さんになるための、キャリアパスっていうのをしっかり描かれていらっしゃったんですね。うんうん。
はい。 はい、そうなんですよ。で、あの、とちゅえっと、まあ、某某日本の航空会社なんですけれども。ま、ち <laughs> もう、どっちかですよね。そのどっちかの1つだったんですけど、まあ、あの中途採用がどっちにしろ両方ともなくて、で、そのうちの1つのま、ちょっとお偉いのお偉いさんというか、ちょっと上の、じょ方と私の父が知り合いだったので、あの、特別になんだろう、中途採用の、ま、面談をあのあの、の機会を作っていただいたんですね。です
うん、いくつかしかないですけど、ま、某、あれ、某某社さんですね。うん。<laughs> うん。 はい。うん。 あら、うん。 はい。 ちゅ中途なんですか？新卒じゃなくて、大学だから、ちょ
あ、しええとですね、あの、大学、それもちょっと、特殊ま、海外のしやり方ってちょっと特殊で、で、えっと私もちょっと早めには大学に行ったもので、で、えっと、ええ、2年ええと、コースがあと2年のところを、私、いちねんでこう全部やらす終わらせようとしてやってたんですよ。<laughs> それうん。<laughs> うん、で、その二十歳に間に合わせ間に合わしたくて、で、さっさと終わらせようと思ってあの、二十歳の誕生私1月が誕生日なので1月が終わって、で、試験が6月だったんですけど、ちょっとあの、6月に帰ってくるから1月で1回帰るって言ってあの、話をあの、二十歳が超えたから、で、あの、父に話をしてあの、その特別な面談の機会を2月に設けていただいたんですね。なので、あの、ま、向こうはそうそうそうそう。とにかく20歳が大事だったので、私の中では。で、えっとまあ、6月に試験があるんですけど、ま、校長あの学校の方にあの、ま、こういった理由であの、帰るからあの、「6月に戻ってくるから、試験受けに」みたいな感じで言ったら、校長先生から呼び出しを食らってしまって。
うん。 ええ。 うん。 はい。 あら、すごいすね。<chuckles>「あら」とか言って、おばちゃんみたいな言い方しちゃいました。ごめんなさい、ええ。 はい。 うん。 うん。 うん。 なるほど、はい。はたちになりたてですね、じゃあ。うん。 うん。 はい。 うん。 うん。 ええ、うん。 ええ。それって呼び出し食らうってあんまりないことなんですかね？ちょっとドキドキするイベントなんですかね、それって。
か。 はい。 あ。 ええと、校長直々はないですね。ま、校長との距離とかは結構近くて、しょっちゅうあの、顔をあ合わせたりとかはしてたんですけどもあ、はい。
ええ。 うん。 あ、面識はあるんですね、じゃあコミュニケーション取ったり、うん。
あ、そうですね。しょっちゅう、うん、すごくなんかフレンドリーな校長先生ではい、で、寮に入ってたんですけど、こう毎晩夜の部屋の見回りはあの、校長先生の奥さんがやってらっしゃってはい。なので、校長一家とはすごく仲仲いいというか、まあ、顔見知りではあったんですけど、や、さがに校長室に呼び出しを食らったのは初めてで、はい。
はい。 うん。 はい。 うん、どんな気持ちでした？呼び出された時。
いや、理由が分からなくて、ただ私日本に帰るってことを学校に伝えたら、即呼び出しを食らってしまって、え、なんか私、え、何悪いことしたみたいな感じではい。
うん。 うん、なんかね。体育体育教官室とかに呼ばれたかのようなね、なんかあれですけえ、じゃあ、えっと校長室に向かわれて、その時になんか色々お話されたんですかね、先生と。うん。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
はい、はい。 あ、そうなんですよ。で、校長に呼び出されて、そんなこうなんだろう、今まではあの廊下とか、ま、教室とかでこう話したことはあったんですけど、そんな校長室に、なんなんか一生徒が入ることもめったにないことなので、ちょっとほんとにドキドキしながら入って行ったら、こう、校長がドンと座ってドンというか、デンと、つ座ってて。<laughs> そう、そうそう。で、椅子が一つこう置いてあって、もうほんとに面談、かんたちになっていて、ほんとに怖かったんですけど、こう座ってはい、で話を聞いたらうん。
はい。 うん。 うん。 ドン、ドン、デンとどっしりとね、構えてらっしゃってね。ええ。うん。 はい。 うーん。 そうですね。な何聞かれました？あと何言われました？そこで。
えっとですね、まず言われたのが、「日本に帰るの？」って言われて、「ああ、あのま、こうこう、こういう理由で面談があるので帰ります」って言ったら、「いや君はね、この何年間もね、あの親元離れて、一生懸命一生懸命こんなに苦労して辛い思いしながら、勉強して頑張ってきて、なんで？」って言われたんですよ。「なんでこんな途中でかえ」試験もまだあと4か月先だったんですけど、「帰るの？」って言われて。「いや、CA になりたいからです」って言ったら、「や、こんだけ、ひつ」うん、あの結構あの、結構大変な勉強だったんですよ。で、あの「こんだけ勉強して、君が求めるのはそのあの」あ、で、その時彼が言った、こう一言があの、「ウェイトレスになりたいの君は？」って言われたんですよ。で
うん。 うん。 うん。 うーん。 ええ。うーん。 はい。 うん。 うん。 ああ。なんでしょう、雇われみたいな、なんでしょう、その結構その分かんないす。何を学問専攻されていらっしゃったか分かんないんですけど、全然専攻と関連するのか、しないのかみたいなとこれ、なんでしょう、使われる側になることが指摘されてるんですかね？
あ。 え。 はい。 はい、なんかやっていたのはあ。 あ。いや、えっとずっと私、理系のことをやってきて、試験あのその理系を取った理由としては、あの時間を短縮期間を短縮できる、ただそれだけの理由だけだったんですけど。期間を短縮できるコースがその理系のコースだったので、その理系を取ってたんですけど。まあ、イギあの日本だと当時は CA ってもうほんとに何だろう、あ、みんなのあの、女性の憧れの職場、職業みたいな感じで、そらなんかすごくみんなのなんだろう、高根の花的な職業なイメージだったんですけど。
うん。 はい。 うん。 はい。 うん。 うん。 はい。 うん。えいぎょ英語も使えてみたいなね、なんか色んなすね。
そうそうそう、色んな国をね、飛び回って、そうなんですけど、イギリスの中ではあのそういう感覚ではないみたいで、あの要は
うーん。 ああ。国ごとの職業に対する価値観の違いみたいのもあったんですね。その
うん。 そうそうですね。なのではい。で、彼が一言言ったのが、「こんだけ大変な思いをして勉強して親元離れて、あの頑張ってきたのに、君は何、すウェイトレスになりたいの？」って言われて。え、「なんでウェイトレスなんですか？」って、いや、だって、あのね、あの fish、あの、Chicken or beef？とかって言って、あの「空飛ぶウェイトレスじゃないか、あれは」みたいなことを言われて。で、その時まではすごくなんか CA さんのその仕事にものすごく憧れを持っていて、私は絶対それになりたいと思ってたんですけど、校長のその一言で、なんか急になんか急に冷めてしまって、夢が。
発言の背景。うーん。 うん。 うーん。 はい。 うん。 ええ。その場で冷めたっていうのは、どんな感情だったんですかね？なんでしょう、意外なことを言われちゃって、こうパッて目が覚めたような感覚なのか、それとも、なんか、げん現実を見ちゃったみたいな、なんかどんな気持ちだったんですか？
うん。うん。 うんうん。 えっとですね、多分それまではなんか憧れみんながみんなが憧れてる職業。だから私も憧れてるっていうなんが、もしかしたらあったのかもしれないなってその時ちょっと思ったんですけど。あの、い、その、ま、ウェイトレス、う、ま、イギリス人の感覚では、ただほんとに空飛ぶウェイトレスみたいな感じの感覚で、話す話されて、あ、そういう、か捉え方もあるんだっていうか、この人たちはそういう風にとられてるんだと思ったら、なんかそんなに憧れる職業でも、もしかしたらないのかなって、その時にちょっと悟ったというか、感じてしまって、で、実際に私やりほんとにやりたいのかなってちょっと思ってしまったんですよね。はい。
はい。 うん。 うん。 うん。 うーん。 じゃあはい。 うん。じゃあ、その後、何でしょう、その場でもうそんな風にね、気付かれちゃったってことは先生に、あ、そうかもみたい、ちょっと考えるみたいに言ったのか、一回じゃあ持ち帰って、あの、ね、お父様のね、あの繋がりもあったんで、ちょっと父に相談します、みたいに一回帰ったのか、どどんな感じでその場を終わらせたんですか？
うん。 はい。 うん。 はい。 あ。 はい。 えっとですね、ま、その時はもうとにかく校長先生が怖すぎて、いつものフレンドリーな校長じゃなかったので、「いやでも私はもう決めたから、もう私は帰りますって、これが私の夢です」って言って、その時はあのちゃんとあのこれを私は夢として持っているから、その職業に就きたいから帰りますって言ったんですけど言ったんですけど、ちょっとそのなんか、その後、ま、それで、その校長との面談が終わって、あのにがつに帰るく、あの、もう2月に面談が入ってるから1月末で帰りますってことを伝えて、で、校長の許可を得て、あの結局1月末で、きあの帰国することにしたんですけど、その校長の一言聞いてからずっと頭で中に残っていて。はい、で、日本うん。うん。
うーん。 うん。 うん。 うん。 はい。 ええ。このお父さんには言わなかったんですか？お父様には、イギリスでこういうことがあって、だから帰国するんだけど、ちょっと、うん、一回キャンセルにするかもみたいな、なんか相談みたいのはされなかったんですか？
はい。 はい。 うん。 うん。 あ。 それがですね、父は父でまた怖い人だったので。だからうん。だからとりあえずもうあの無理をゆって、面談を、すあの設けていただいてたので、ちょっとさすがになんか言えないなと思って。<laughs> そうそう。
ああ、そうなんですか。うん。 うん。 あ。 顔つぶしちゃうからみたいなとこ、ちょっと、きき気も使われてたところもあったんですかね。
あ。 ありますね。なので、ま、とりあえず面談を受けてから考えよう。ま、もしかしたらね、受からないかもしれないしと思って、とりあえず面談を受けたんですけど、その時にあの、あの、ま、言われたのが、ま、履歴書を持っていくんですけど、あの、ひあの、資格のとこに私運転免許証しか書けなくて、書いてなくて、で、その時の面接官の方に言われたのが、「英検は持ってる？」って聞かれたんですよ。で、私ずっと海外で英検っていうことを知らなくて、で、「英検って何ですか？」って聞いたら、あのね、「君の英語の実力を測るやつだよ」って言われて。「え？」ってなって、「いや、あの履歴書を見ていただくと、ほとんど海外の学校で。で、あの試験も授業もすべて英語で受けてきてるので、そこを見ていただければ分かると思うんですけど」みたいなことを言ったら、「いや、君の英語力はこれでは測れないから分からないから、英検がどうのこうの」って言われて、そこでもすごい冷めてしまって、私自身が本当に。うーん。
うん。 はい。ええ。うん。 はい。 はい。 はい。うん。 うん。 はい。 うん。 はい。ええ。 うん。 はい。 うん。 うん。 うーん。 うん。 うん。 なるほど、そうなんですね。じゃあ、そこから多分あの校長先生にね、言われたように新しい進路を探してくみたいな感じ。ななんでしょう、前向きな感じにも、ななれたんですかね、そういったことがきっかけで。
はい。 はい。 うん。 あ、そうなんですよ。うん。 そうですね。ま、校長の言われたことのことがずっと頭にあっ残ってて。で、最後にその面接の時にその英検をすごく重視されているのは一体何なんだってちょっと思ってしまって。で、父にその後に向けた後に、「ごめん」って言って、やっぱり私、いちょっと、かあの考え方変わったっていうのは後で伝えて、めちゃくちゃ怒れましたけど。はい、だから、ふうん、校長の一言で、やっぱりそれがあったからこそ、こうはっきりとなんか自分の中でも決断ができたできて、違う道に進んでいけたんっていう感じ、うーん、しますね。うーん。
うん。 うん。うん。 うん。なるほど。 うーん。 うん。 うん。なんか、あの、お話お伺いしていると、例えば憧れの職業とか、なんでしょう、ゆゆわれて、ね、初めてみたいな、なんでしょう、どどっちかっつうとこう、じゅ受動的っていうか、ななんていうんでしょうね、そのそういう感じも少し、に職業選びではあるのかなってちょっと思いつつなんですが。そこから結構じゃあ能動的に自分はこういうことをしたいんだみたいな、主体的な感じで行動を、職業選びではされるようになったんですかね？
うん。 うんうん。 はい。 うん。 うん。 うん。 うーん。 ま、そうですね。やっぱ自分でしたいことほんとにしたいことは何だろうっておも考え出して、で、まあ CA ではないっていうことはそこで分かって。で、そこからまあまた、海外に行くことになったので、海外でこう、色んなお友達を伝手を、まあ作りながら、えっと、ま、そうですね、職業もえっと、なんだろう、知らない今まで知らなかった職業とかいっぱいあったので、その中から面白そうなやつを紹介していただいて、そこでチャレンジしてみたりとか。はい。うーん。
うん。うん。 はい。 うん。 うん。 うん。 はい。 うん。 ああ。チャレンジみたいなのが新しく出てきたんで、それすごいなんか変化っていうか、ね、そもそも大学海外行くのもチャレンジだと思いますけど、ね。ほんとにすごい変わられたか、印象がありますけど、ご自身でもやっぱりあの時って校長先生に呼び出されるっていうのは一つターニングポイントですけ、そうじゃなくすためには自分の中でなんかこういう風にしてたら良かったのかなとか、なんかそういうのってあるんですか？今思えば。
あ。はい。 うん。 うん。 うん。 はい。 うんうん。 うーん。そうですね。でもほんとになんか校長の、その時はちょっと言われてショックだったんですけど、その一言で人生観が変わったので、まあだから、それまではまでも、それがちょうどまだ若い学生時代だったからこそ、あの、う、すっと次のステップに移ることができたのかなと思うので、特になんだろう、あの無駄な時間はなかったかなとは思いますね。うん。
うん。 うん。 うん。 うん。 うん。じゃあ、あえてそれも憧れがあって言われたっていうことも、なんでしょう、え縁の一つっていうか、なんか、「あ、必要なことだったんだ」みたいな感じで考えてらっしゃるらっしゃいますかね？
うん。 うん。 うん。 そうですね。うん。 うんうんうん。 そうです。はい。だからあそこまではっきり言ってくれた校長に、逆にちょっと、ま、やっぱり、今今でも感謝してますね。うーん。
うん。 うーん、なるほどですね。いや、あの進路、特にね、就職っていう大きなね、ターニングポイントんところ、あの詳しく教えてくださってとてもあの興味深く聞かしていただきました。今日はたくさんお話しくださってどうもありがとうございました。
うん。 うん。 うん、うん。 いえ、こちらこそ。はい。 こちらこそありがとうございました。
はい。